Su tasarrufu için pratik önerilerin var mı?
Tabii. Bayağı var hatta. İlk olarak, hani, şunu söyleyebilirim; eee, mesela bu, emm, yani, çok bir klasik bir yöntem olabilir ama gerçekten, hani, eee, iii, bir sürü bir şehirde yaşayan diyelim ki 5-6 milyonluk bir şehri düşünelim. Eee, şehirdeki yaşayan insanlar, mesela, diyelim ki duş alıyoruz. <clears throat> Duş alırken çok, ııı, pratik bir yöntem var aslında benim yaptığım. Çünkü içime sinmiyor, o su açık açık kalınca. Eee, diyelim işte, eee, şampuanını, ku şampuanını sürdün, işte, saçını yıkadın, eee, vücudunu sabunlaman gerekiyor, daha sonra durulaman gerekiyor ya, işte, eee, orada mesela vücudunu sabunlarken o suyun açık olmaması inanılmaz derecede bir şehirde su tasarrufuna, eee, su tasarrufına yol açar mesela. Bu mesela çok bir pratik bir yöntem, ilk aklıma gelen bu.
Nedir? Tabii. Hı hı. Hı hı. Çok merak ettim. Çok haklısın. Hı hı. Hı hı. Evet. Çok haklısın. Hı hı. Peki insanların dikkatini buna nasıl çekebil eee, çekebilirsin? Bu konular ko açıldığında? Ya da insanlar ne yapabilir bu konuya <chuckles> dikkat çekmek için?
Ya tabii, bu Hı hı ya, tabii bu, eee, günün sonunda insanların, hani, biraz kendisinin dikkat etmesi gereken bir şey olduğu için tabii bu biraz da ailedeki eğitimle alakalı, yani onu neden diyorum? Eee, çocuklar aslında bu erken yaşta bu şekilde, eee, yetiştirmek
Hı hı. Elbette. Hı hı.
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tamam, belki yaşadığımız yerde, eee, bayağı bir su vardır. Hani, su problemi olmayan şehirler var ama olan şehirler de var. Mesela Türkiye'nin bazı şehirleri şu an bayağı bir problem içinde. Bursa bunlardan biri haberlerden gördüğüm kadarıyla. Yani, bunu aslında, ailede ilk olarak eğitime, eee, eğitim olması lazım ailede.
Mutlaka. Hı hı. Evet. Evet. Aslında medyada küresel ısınmanın kuraklığa götürdüğünü, eee, ve önümüzdeki gelecekteki yıllarda, gerçekten su rezervlerin azaldığı çok sık haberlerde çıkıyor ama insanlar evde kullanmaya <chuckles> geçtiğinde belki unutuyorlar, eee, ve ı nasıl olacaklarını, nasıl yapacaklarını düşünmüyorlar diye, eee, düşünüyorum. Böyle bir noktada mesela, yaşam sitelerde, apartmanlarda site yöneticileri ya da işte, mahallelerde, belediyelerde halk nasıl bilinçlendirilebilir?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, bu, böyle, tabii, iii, özellikle sosyal medyadan, mesela, eee, belli, iii, belli şeyler paylaşılabilir. Hani, neden su tasarrufu yapmamız gerektiğine dair, hani, eskiden, eee, televizyonlarda olurdu ya, işte, eee, kamu spotu tarzında, bu da, mesela, eee, işte, sosyal medya artık insanlar çok kullandığı için belki televizyondan bile daha fazla kullanıyorlar. Orada, mesela, eee, bir şekilde reklamlar çıksa önümüze, eee, gerçekten önemli olurdu diye ve etkili olurdu diye düşünüyorum, yani, bu etki ederdi.
Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Evet. Hı hı. Gerçekten çok yoğun. Peki, duş suyundan başka neler yapıyorsun evde?
Hı hı. Onun dışında, mesela, emm, e eskiden elde yıkardım, eee, çünkü yaşadığım yerde, eee, bu bulaşıkları elde yıkardım. Eee, çünkü yaşadığım şe iii, dairede, mesela, şey yoktu, ııı, bulaşık makinesi yoktu. O yüzden, eee, bir k yani, belki %20 daha fazla su ta su faturası gelirdi. Daha doğrusu %20 daha fazla su kullanmak zorunda kalıyordum. Şu an, mesela, gerçekten de etki ediyormuş. Onu, hani, ev değiştirince gördüm. Eee, şu anda, eee, kullandığım, yaşadığım evde, yaş eee, bir bulaşık makinesi var, %20 daha u daha, eee, ucuz geliyor mesela fatura. Mesela, o o bir çok bir pratik bir yöntem, mesela, aynı zamanda, su tasarrufu için. Hı hı.
Neyi? Evet, hı hı. An Öyle oluyordur gerçekten. Hı hı. Hımm. Bulaşık makinesi. Harika. Harika. Ça şı bulaşık makinesi kullanıcıları bazen bana inanmıyorlar ama <chuckles> dilerim senin gibi tecrübeli insanlar tecrübelerini paylaşır, sosyal medyada olsun. Eee, orada daha da yayılır bu bilgi. Eee, yani, anladığım kadarıyla çeşmeden akan suyu, arada çeşmeyi kapatarak kontrollü kullanmak diyorsun <chuckles> su tasarrufu için pratik önerilerinin içinde. Bunlar
Evet, hı hı. Evet, evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii, yani, daha, bu daha baş bir başka da var, mesela, fikirler olarak, hani, bir sürü şey paylaşabilirim, hani, özellikle, eee, mesela bu şeyden bahsedebilirim istersen, bu, emm, eee, şimdi teknolojinin biraz daha bu su tasarrufu için kullanılabileceğini düşünüyorum ben. Özellikle, akıllı akıllı, pratik, eee, cihazlar var. Mesela, böyle, bir diyelim ki su kaçağı var. Bunun aslında her evde şart olması gerektiğini düşünüyorum ben. Neden? Çünkü bu biraz, böyle, ülke mirası, dünya mirası olduğunu düşünüyorum bu suyun, günün sonunda.
Hı hı. Mesela? A! Musluk mu? Evet. Hı. Eee, biraz açabilir misin bu akıllı, ııı, cihazlar, n yani, n nerede kullanılıyor, evin neresinde bulunuyor, nasıl kullanılıyor? Biraz açabilir misin bu konuyu?
Hı hı. Hı hı. Tabii, mesela, genelde bu su kaçakları, eee, ya mutfakta oluyor ya da, eee, doğal olarak, hani, tabii, eee, ya da banyoda oluyor, hani, ikisinde olduğu için genelde. Şimdi
Hı. Su kaçağı derken, eee, nasıl tanımlıyorsun? Nedir bu su kaçağı?
Yani, bu, ııı, diyelim ki, mut ımm, mutfakta bu suyun, yani, daha doğrusu bu lavabonun olduğu kısımda, bir de, eee, bulaşık makinesine giden kısımda bir vana gibi bir şey olur, yani, o suyu dağıtmak için. Orada, mesela, eğer bir su kaçağı varsa ilk gireceği yer orasıdır. Aynı şekilde banyoda, işte, lavabonun olduğu yerde. Mesela, oraya bir cihaz koyuluyor. Eğer o cihaza çok fazla, aşırı derecede su gelmişse anında, eee, bö ana vanayı, ııı, su, ııı, ana vanayı kesiyor. Ne oluyor? Bu şekilde evini su basmamış oluyor, birincisi. Çünkü evini su basarsa eşyaların mahvolabilir. İkincisi, aşırı derecede su tasarruf etmiş oluyorsun. E, üçüncüsü de, emm, eee, bu sigortayla başın ağrımamış oluyor aynı zamanda. <chuckles>
Evet. Evet. Hı. Değil mi? Hı hı. Evet. Hı. İlgin A, tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok iyi. Peki, eee, hani, mesela sebze meyve yıkarken kullandığın suyu başka bir şeyde değerlendirir misin?
Evet. Emm, evet, mesela bu, ııı, özellikle partnerim bunu bana çok hatırlatıyor. Ben bazen unutabiliyorum işin doğrusu. Eee, mesela bu, ımm, meyve sebze yıkadığımız suları bu bitkilerde bitkilerde kullanıyoruz. Mesela bitkilere döküyoruz. Ben, ııı
Çok güzel. Hı hı. Evet. Yani, balkonunuzda ya da evinizin içinde, i çiçekleriniz bitkileriniz var diye anlıyorum. Onları sulamak için mi kullanıyorsunuz?
Evet. Evet. Onları sulamak için. Çünkü, iii, şöyle bir şey de var bu arada, bu bitkilere, eee, ben bunu partnerimden öğrendim. Direkt, eee, musluktan doldurduğun suyu vermek iyi gelmiyormuş. Bekle beklemesi gerekiyormuş. Biz, mesela, bu, ııı, ımm, kullandığımız suyu, daha doğrusu pis olmayan suyu, sadece bir, iii, meyve yıkadığımız suyu, mesela, onunla kullanabiliyoruz, mesela, bekletebiliyoruz s daha sonra kullanmak için.
Hı hı. Evet. Ya. A, çok güzel. Anlıyorum. Hı hı. Harika! Harika bir alışkanlık gerçekten. Eee, peki, tuvalet, sifon, ııı, o konuda bir bilgin var mı pratik bir yöntemin?
Hı hı. Emm, yani, tabii, hani, açış işin açıkçası, ııı, belli konularda tabii o kadar da, ımm Yani şu var mesela: Eğer bir su kaçağı varsa, bu genelde çünkü oluyor maalesef, iii, bazı evlerde, bu, eee, sifondan su kaçağı olabiliyor ve bu, s bayağı bir su akıyor az az olsa ama yirmi dört saat aktığını düşün. Mesela böyle bir problem varsa hemen, iii, onu bir tamir etmek mesela bir pratik bir yöntem olabilir.
Hı hı. Evet, değil mi? Hı hı. Kontrollü kullanmak çok önemli olabilir, eee, bir de se seçtiğimiz tuvalet, klozet, ııı lerde tek düğme değil, ya ayarlı düğme kullanılması, ııı da etkili olur mu sence? Yani, iii, küçük, iii, <chuckles> miktarda, ııı, su akıttıran bir düğme ya da işte, büyük miktarda su akıttıran düğme çeşitlendirilebilir mi bu sifon çekme yöntemleri?
Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Zaten, hani, genelinde var ama eski olanlarda yok, eski olanlarda tek bir tuş var ama yeni olanlarda mesela 2 tuş var: Birinde daha fazla su miktarı akıyor, diğerinde daha az, şeklinde. Eee, evet, aslında bu gayet, eee, mantıklı ve yeni çıkanlarda zorunlu olması gerekiyor. Yani ben aslında biraz
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Değil mi? Bazı şeyler zorunlu hâle getirilmeli. Hı hı.
evet, yani oraya çok de değinmeye k eee, değinmek istiyorum, yani bazı su konusunda yeni en azından yeni evlerde bazı şeylerin akıllı olması ve devlet tarafından zorunlu hâle getirilmesinin gerektiğini düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Muhtemelen. Bazen sıcak su gelmesi için saatlerce suyu akıtmak gerekebiliyor. Çünkü sıcak suyu ısıtan sistem uzak dolu ma banyoya uzak, ııı
Hı hı. Hı hı.
kurulmuş olabiliyor. Böyle durumlarda akan suyu, ııı, da biriktirir misin?
Hı hı. Yani o onun için mesela şöyle bir pratik bir yöntem var. Eee, genelde hani çok uzun sürmüyor kullandığım su ısıtıcısı, kullandığımız su ısıtıcısı daha doğrusu, emm, yani 20 saniye, 20-30 saniye en fazla bekleyince geliyor sıcak su. Mesela, eee, b banyonun diğer taraflarında, eee, su gezdiriyorum mesela ben. Çünkü, eee, kullanılan tuş yani tuşlu, eee, dediğimiz, eee, bir, emm, musluk başlığı da var. Mesela oradan banyoyu aynı aynı zamanda yıkamış oluyorum mesela o suyla. Yani
Evet. Anlıyorum. Hı hı. Hı hı. Hı. Evet. Değil mi? Temizlik, ııı, fırsatını, aaa, duş almadan önceki ana getirip, daha doğrusu sıcak su almadan önceki ana getirip o şekilde değerlendiriyorsun diye anladım.
Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Kesinlikle ve gerçekten işe yarıyor s Hı hı.
Aslında çok pratik ve birçok kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem, yani o onu o anda temizliği de hadi şimdi yapayım <chuckles> diye düşünmeyebilir insanlar. Iıı
Hı hı. Tabii, tabii. Yani pratik olmak gerekiyor bu tarz şeylerde biraz. Hani bir de dediğim gibi, gerçekten hani i içime sinmiyor o su aktığı zaman. Hani bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum.
Elbette. Aslında mesela uçaklarda, otellerde, eee, muslukların yanında, böyle, benzer notlar, ııı, görülebiliyor. İşte, "Sizden sonrakini düşünün." eee, "Temiz bırakın." gibi. E, işte, "Suyu yeterli miktarda kullanın." ııı, diye otellerde bu tür uyal uyarılar bulunabiliyor. Çünkü bundan sonraki gelecekteki <chuckles> geleceğimizi düşünüp daha dikkatli kullanım diye, eee, kullanılabiliyor. Eee, s se sen neler önerirsin? Mesela parklar, bahçeler ya da işte, araba yıkama merkezi olabilir. Eee, bu tür, böyle, hani, s görüp de rahatsız olduğun durumlar var mı, "Şurada şu yapılabilir." dediğin?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, mesela, eee, b bazı şehirlerde su problemi olduğu zaman, emm, mesela bu su su ile şovlar yapılıyor. Eee, nedir? İşte, bu, eee, işte, dörtyollarda, hani, dediğimiz bu kavşaklarda, işte, su akıtma, sürekli bir su akıtma, işte, bir, eee, aşırı derecede bir su a su, ııı, gideri oluyor mesela orada. Eee, mesela bu tarz şeylerin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Eğer bir şov yapılacaksa bunun mesela, ne bileyim, bir ışıklı şov yap, başka bir şov yap. Hani, suyla ga yapma mesela. Hani, suyun şakası olmaz yani. Suyla şaka olmaması gerekiyor bence. Emm, bu yapılabilir. Onun dışında, emm, mesela belli bir limit koyulabilir. Diyelim ki 100 tane oda varsa bir otel bir otelde
Evet. Değil mi? Hı hı. Kavşaklarda. Anlıyorum. Değil mi? Hı hı. Evet.
eee, işte, bilmem kaç metreküp, ııı, su limiti olması gerekiyor mesela. O o otele, 1 haftalık.
Eee Olabilir, yani
Ya, bu bu tarz şeyler Mesela bu tarz şeyler yapılabilir. Bu evler için de kullanılabilir bu arada. Neden olmasın? Hı hı.
Anlıyorum, hı hı. Yani, işte, mesela "Sıcak suyumuz şu saatler arası, <chuckles> eee, bulunur, ona göre değerlendirin." gibi mi diyorsun yani? Otellerde şimdi, konaklayan kişi buna itiraz edebilir, iii, yadık
Hani Emm Hı hı. Yani, şöyle olabilir, hani, eee, "sıcak su şu saatte" değil de, hani, insanların biraz işini zorlaştırmak değil de amaç. Eee, mesela A şehrinde şu kural var; ev, otel, hiçbir yer fark etmez, belli bir limiti olacak insanların, bu ev için de olması gerekiyor. Yani, hani, "Ben parasını veriyorum, ben kullanırım." değil de ama tabii aşırı derecede sıkmamak gerekiyor insanları.
Hı hı. Evet. Hıh. Evet. Belli bir kotayı geçtiğinde farklı ücret uygulanabilir.
E eee, eğer geçiyorsa aşırı derecede f fiyat gelsin mesela. Bu şekilde olsun bence. Yani
Anlıyorum. Mesela, sen apartmanda dikkat etmen gerekirken, yandaki bahçeli evde, eee, saatlerce, eee, o kişiler bahçesini suluyorsa ya da havuzunu tekrar tekrar dolduruyorsa <chuckles> bu, eee, eşitsizlik insanların gözüne çarpabilir. Iıı, çok güzel düşündün orada hani.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii, yani, eee, gerçekten de ciddi anlamda su tasarrufuna, eee, neden olur diye düşündüm. Çünkü dediğim gibi, bu biraz da aslında dünya mirası olarak bakıyorum ben bu konuya. Yani, öyle olmalı bence. Yani, daha iyi olur herkes için.
Evet. Hı hı. Komşu ülkeler birbirleriyle su paylaşmalı mı?
Emm, evet paylaşmalı.
Ya da şehirler, köyler, bu, hani, illaki çok büyük <chuckles> alanda olması gerekmiyor yani. Şehirler, köyler, eee, su paylaşmalı mı?
Hı hı. Yani, ya, şöyle paylaşmalı: Eee, şimdi diyelim ki, eee, çevreye çok dikkat eden bir ülke var. İşte, diyelim ki Almanya bunlardan bir örnek. Şimdi, Almanya suyuna çok dikkat ediyor ama suyuna çok dikkat etmeyen, işte, ne bileyim bir ülke Başka bir ülke diyelim, işte, suyu biraz, tabiri caizse, harman vurup, ııı, savurmak gibi kullanıyorlar. Hiçbir şekilde, eee, çevreye bir katkıları olmuyor. Ha, susuz kalıyorlar, Almanya'dan, eee, su istiyorlar. Biraz, böyle, bir "ağustos böceği, karınca" hikâyesi gibi oldu anlattığım ama eğer o şekilde olacaksa Almanya, hani, şunu diyebilir: "Hop! Hani, orada bir duralım. Hani, bak, size şunları tavsiye ettik, siz bunları uygulamadınız, suyunuz bitti. Şimdi size su veremeyiz." diyebilir mesela. Ama, eee, yangına mesela nasıl müdahale ediyorlarsa farklı ülkeler, o tarz acil durumlarda da bir kısım, yani, ı e tabii ki yardım edilebilir.
Evet. Evet. Başka bir ülke diyelim. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Olabilir. Hı hı. Çok haklısın. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Olabilir. Evet. Tabii, sağlık problemleri, eee, yaşanmaya başlandıysa ya da <chuckles> dediğin gibi, acil durumlarda böyle yöntemler uygulanabilir. Eee, gerçekten çok, ııı, güzel <chuckles> şeyler düşünüyorsun. Keyifli geçti bu sohbet de. Çok teşekkür ederim.
I hı. Tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Sevindim, eee, k keyifli geçtiğine. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar, hoşça kal.
Görüşmek üzere.